なんか、普段の、あの、睡眠前のルーティンとか、何か心がけてることとかあったりしてますか？
あ、はい。えっと、私の場合は大体、えっと、12時くらいに、あの、眠るってか、ま、ベッドに入るんですけれども
あ、はい。
えっと、そうですね、眠る前の、ま、あの、にですね、えっと、ちょっと簡単なストレッチをして、ええはい、あとですね、ちょっと、え、眠りが浅い時があって、そういう時に、あの、喉が渇くので、あの、ま、蓋がはいあの、蓋が付くっていうか、そういう、あの、なんか水筒みたいなものを枕元に置いて、ええと、眠るようにしてます。
あ、はいはい。 はい。 あ、なるほど。ちなみに、あの、朝起きられる時間っていうのはどんくらいなんですか？いつも。
朝は5時30分ですね。5時30分よりちょっと前に起きますね。
あ。 結構早いですね、じゃ、あの、じゃ、12時には寝ないとって感じなんですね。
うーん、ま、あの、ほんとはもっと早く休みたいんですけれども、なかなかちょっと、あの、色々と、あの、夫のなんか仕事の手伝いとかしてたりすると遅くなっちゃって。
あ、はいはい。 あ、はいはい。
それで、ま、大体、ま、10時30分とか、ま、11時くらいまで、あの、なんかやっていて、その後で、あの、そうですね、あの、なんか、眠るっていうか、ま、いろんな片付けをして、それでっていうとやっぱり12時くらいになっちゃうんですね。
はい。 あ、なるほど。じゃ、色々作業とか、なんか、活動を <chuckles> して、も、すぐ寝なきゃっていう感じなんですね。
はい。 そうですね。あの、ほんとはね、もうちょっとゆっくりしたいんですけれど、ま、でも、あの、やっぱ朝朝起きるためにも、眠る前のルーティンってすごい私にとっては大事なんですね。
ああ。 はい。 あ、はいはいはい、やっぱ、パフォーマンスが変わるっていう感じですか？次の日の。
そうですね。あと流れ作業にしておくと、なんか、こう、自分でもね、あ、もうすぐ寝るんだなっていう、なんか、感じが、あの、自分の中で無意識にかもしれないです、つくような気がするんですね。
あ。 あ、なるほど、そういうルーティンをしてくおくと、なんか、眠りに入眠の質も上がるってことですかね？
そうですね。うーん。
ああ、なるほど。なんか、あの、例えばそういう活動をいろいろして、眠るってなると思うんですけど、なんか、スマホとかはいじられななかったりとか、心掛らけてることとかあったりしますか？
ああ、う、そうですね、それ痛いところなんですけど、あの、スマホを、やっぱり、この、なんだろう、あの、眠る前に見ちゃいけないっていうのは、あのね、ブルーライトっていうんですかね、それで知ってはいるんですけれども
あ、はいはい。 あ、はいはい。
あの、やっぱり、その、眠る前に、なんか、どれだけ自分の中に、こう、ストレスが溜まっているかで、あ
あ、はい。
つい、なんか、ね、あの、スマホで自分の世界に浸ってから休もうかななんて思うと、ちょっと、見ちゃう時もありますね。うん。
あ、はいはい。 あ、でもそれが逆に、何て言うんですか、にリ-リラックス効果っていうのがあるって感じですか？自覚的には。
あ、そうですね。それが、あの日によって違うんですけれども、それが、あの、キリが良くちゃんと終わって、それであのいつものようにこうストレッチをして、こう休めればいいんですけれども、まあ、日によっては正直言って、ちょっとスマホを見過ぎて、なんか12時過ぎてもちょっと見ちゃってなんていう時もたまにはありますね、正直。うん。
あ、はい。 はい。 あ、なるほど。ちょうどよく終われば、まあ、割と、何て言うんですかね、ストレス無く寝れるって感じなんですかね。
うん。 そうですね。うん。
ああ、なるほど。じゃ、そのストレッチっていうのは、結構あの、まあ、もう寝る、ほんとに寸前までやってるって感じなんですか？
あの、えっと昼間とか、ま、夜もそうなんですけども、結構あの机の作業が多いんですね。コンピューター見たりとか。
ああ、なるほど、はい。
そうすると結構首回りとか、なんか腕とかが、こう筋肉が固くなっちゃって。
あ、そうですよね。
うん。そうするとそのままこうベッドに入っても、なかなかちょっと休めないので。
はい。
それでちょっと、あの体周りを少しほぐすって意味で、なんかストレッチをやると、まあ、それをね、睡眠前のルーティンにするといいかな、なんて思って、自分でやり始めたんですね。
あ、それは結構長くやられてる感じですか？それとも割と最近からって感じですか？
ま、ちょっと何ヶ月か前からかなっていう、あの、感じなんですけれども。
あ、はいはい。それははいはいはい。
その前も、時々はやっていたんですけれども、なんかやっぱストレッチ入れた方が、睡眠がなんか質が良くなるような気がして、それで最近続いてますね。うん。
あ、なるほど。もう質っていうのはなんか、あのすぐ寝やす寝れるっていう感覚なんですか？
そうですね。すぐこう、すっと入りやすい日が、ストレッチやった方が多くなるかな、みたいな、はい。
あ、はいはい。あ、じゃ結構実感されて、やりあのルーティン化するっていう感じになったんですね。
そうですね。 あ、あのやっぱ体が硬くなっちゃってると、なかなか眠れないかなっていう。うん。
ああ、はいはい。 あ、硬いとやっぱり、あ、じゃ結構誰でも実践すべきことだと思いますか？
あ、あの、やっぱ気持ちがいいので、是非ね、あのもしなんか、なかなか眠りが浅いなって人にはおすすめかなと思いますね。うん。
あ、なるほど。じゃ、それは、ま、何て言うんですかね、全身いろんな感じのストレッチをやるっていう感じですか？
あの、なんだろう、多分自分の体が毎日状況が違うと思うんですけれども、あの凝ってるところって日によって違うま、あの傾向としてあるかもしれないですけど、日に違うと日いで違う時もありますよね、きっと。
あ、はい。 あ、確かにそうですね。あのその日の姿勢とかやることにもよって違いますもんね。
うーん。あの、ま、全体的に普通にこうね、あのあの、手足ってか足とかね、あのこう、くすま、なんだろ体伸ばしたりとかストレッチで、そういうのはなんか基本かなとは思うんですけれども、ま、だいたい足とかね、あのま、首回りとか、ま、その辺をこう軽くこうやはりこうストレ伸ばしてみるっていうのはいいのかなっていうふうに思いますね。
あ あ、はいはい。 はい。 はいはい。 あ、なるほど。じゃ、あの、どんくらいの時間をかけてやるんですか？
でも5分くらいですかね。うん。
あ、5分ぐらいでも効果があるって感じですかね。
ああ、私はあると思いますね。うんうん。
ああ、なるほど。やっぱり体を、ま、柔らかくするじゃないですけど、ちょっとほぐすしてから寝るっていうのがやっぱりいいって感じですかね。
そうですね。うん。あと、特にこれから冬になるとね、あの、手足とかすごい冷える人も多いと思うんですね。
あ、そうですね。
私、なんか、そういうタイプなんですけれども、あの、もちろんね、こう、なんだろう、布団の中に例えば湯たんぽを入れるとか、いろんなね、あの、す冷たい人って、こう、ね、あの、ややれることはあるかと思うんですが、でも自分のね、体自身をね、少し、こう、血流を良くしてね、寝た方がやっぱり、うん、よね眠りやすいんじゃないかなと思いますね。
はいはい。 あ、はいはい。 あ、じゃ、冷やすってよりかは、やっぱり、あの、温かいっていうか、あの、じよ体あっためてかる、寝た方がっていいって感じですかね。
そうですね、特に冷え性の、なんか、女性とか冷え性の人多いと思うので、私なんかそういうタイプなんで、そうですね。うん、あっためた方が、うん。
はい。 あ、はいはい。あ、なるほど。で、それいで言うと、例えば、あの、シャワーとか、ま、お風呂とかっていうのは、直前に入りますか？それとも割ともう先に入っちゃってって感じですか？
あ、あの、私は結構、あの、仕事から終わってから結構早めに入っちゃう方なんですね。
あ、はいはい。
あの、ま、ちょっと家族とかのね、あの、こう、そういう順番もあるっていうのも、あるんですけれども。
あ、はい。
ただ、でも、あの、その辺の時間がね、あの、許す人であれば、あの、直前は、なんか、あんまり良くないって、あの、言う言うと思うんですけど、あの、はあの、入ってすぐに寝るって、ま、逆になんか、こう、血流がね、上がりすぎちゃうみたいな。
あ、すぐ はいはい。
でも、ね、例えば1時間とか、その前に入れるんだったら、その方がいいんじゃないかなと思いますね。うんうん。
あ、確かになんか1時間とか1時間半前ぐらいまでになんか、あ上がって、あとはちょっとゆっくりして寝るっていうのがなんか一番いいって聞きますもんね。
うーん。 うーん。 あの、体もね、こう、程よく多分さっきの、あの、すね、冷え性の人のストレッチじゃないんですけれども、あの、程よく多分、ね、体もなんか、こう、血流が良くなってると思いますし、1時間とかいちじかんはんまえだとね。うんうん。
あ、なるほ はい。 はいはい。 あ、なるほど。じゃ、あの、ほんとだったら極力は、ま、1時間前ぐらいに上がって、そっからストレッチするってのが、ご自身中では理想ですか？
あ、そうですね。それができたらほんとはいいですね、一番。はい。
あ、なるほどね。でもやっぱり家のこととかあったりとか、ま、家族そのこととかあったりして、なかなかそれは実践できてないって感じですかね。
そうなんですよね。ちょっと入浴の時間は、ん、ちょっと、ん、調整がなかなか難しいので、うんうん。
はいはい。あ、なるほど。じゃ、あの、なんて言うんですかね。ま、睡眠のより結構前に入られると思うんですけど、結構、あの、何て言うんですかね、ま、湯船に浸かる方ですか？それとも、もうシャワーだけで済ませちゃう感じですか？
あ、そうですね。湯船にやはり時間がある時は、こう、やっぱ冬になるとね、湯船に入る方が多くなりますよね。うんうんうん。
あ、なるほどなるほど。じゃ、それ以外は結構シャワーでって感じな感じですかね？
そうですね、ちょっと時間がやはりこう、押したりしてると、ね、次何からやんなきゃって思うとなんかなか、こう、お風呂に入ってのんびりっていうのができないので、理想はやっぱり湯船に入ってちょっとね、リラックスできるといいですよね。うーん。
はい。 はい。 あ、確かにそうですよね。でもやっぱり体をあっためてから、ああの、ま、寝るっていうのが、あの、いま、なんて言うんですかね、一番いいってされてると思うんですけど、なんか飲み物とかで、例えば、あの、なんていうんですかね、ちょっとあったかい飲み物とか飲んだりとかっていうのは、心がけたりししたことありますか？
うん。 はいはい。あ、あ、してますね。はい。
あ、はい。どんなはいはい。
あの、ま枕元に置いてるのは、ま、水になっちゃうんですけれども、あの、その前にハーブティーは、あの、飲むことが多いですね。これも結構ルーティンに入ってるかな。うんうん。
あ、はい。 あ。 あ、ハーブティーいいですね。それはやっぱり何て言うんですかね、体が温まるっていう感じですか？
そうですね。あの、夏だとあんまり、こう、体があったまるのって、ちょっと、ね、どうかなと思って、ちょっと、どちらただ、あの、よく睡眠にいいものっていうような形で、ハーブティーが売ってる場合もあるんですね。
まあ、確かに、はいはい。 はい。 あ、なるほど、はいはい。
例えばカモミールとか。
はい。
あれは、あの、多分夏でも冬でもいいかなっていう風に思ってよく飲んでるんですけれども。
あ、基本的にあれですもんね、カフェインとかは入ってる感じですか？入ってない、あ、入ってないですよね。あ、なるほど。やっぱり、カフェインは、やっぱ、寝る前良くないですもんね。
あ、そうそうそう。入ってないですよ。うんうん。 うーん。 いや、私、ちょっと、そこ正直ね、わかんないんですけどもね、なんか、飲もうが飲まないが飲めれぬの、ななんだろう、眠れない時は眠れない気もするんですが、やっぱり、その、みんながね、「カフェインは良くない」って言うから、うん。やっぱり、飲まない方がいいだろうなとか。
あ、はいはい。 あ、なるほど。 はいはい。
うーん。
ま、そうですね、そしたらハーブティーとかの方が、やっぱり、あの、体もあったまって且つカフェインないっていうのが、一番ベストってて感じですかね。
そうですね。あと、いい、あの、ハーブティーだと、あの、匂いもするんですね。
あ、なるほどなるほど、はいはい。
あの、カモミールのこう、なんか柔らかな匂いとか
はい。
あ、例えば、ラベンダーのお茶っていうのもハーブティもあるし、あれもいい匂いがするので
はい。
あの、味とか、ま、カフェインがないっていう以外にもその匂いとかね、なんかそういうのも、こうリラックスして、こう睡いい睡眠にこう導いてくれるようなね、助けになるんじゃないかなと思ったりしますね。
ああ。 なるほど。あったかいプラス、あの、匂いでっていうことで、両方ありますね、じゃあメリットが。
はい。<giggles> そうですね。
ああ、なるほど、じゃ、なんかあの、ま、スマホとかをは、ま、見られたり見られなかったりと思うんですけど、なんか音楽とかで、聴いてとかってあったりするんですか？寝る前とか。
ああ、そうですね。あの、音楽っていうわけじゃないんですが、あの、ユーチューブとかで、あの、この人の声を聞くと眠くなるっていう人が何人かいるんですね。
はい。 はい。 ああ、なるほど。はいはい。声で？はい。
はい。あの、別に睡眠用のなんかプログラムとかってあると思うんですが、それではないんですよ。あの、失礼なんですけど、その方の声を聞くと眠くなるなって人がいて
あ、もう、ただ単に はいはい。
あの、それは結構、あの、ほんとに眠れなかったら、その人のちょっと番組を、こう聞きながら寝るっていうのはありますね、時々。
あ、それは、やっぱり、ま、いい意味で、なんか、安心感が得られる声って感じなんですかね。
あ、そうだと思いますね。うーん。
あ、ああ、なるほど。じゃ、それが何人かいるって感じなんですか？
そうです、いるんですよ。なんか、そその、番組自体は、あの、別に睡眠をね、誘う番組じゃないんで、大変その方には失礼なんですけれども、あの、なんか、ふと、あの、YouTube 聞いてて、なんか、この人の声行くと眠くなるんだよなって人が何人か出てきて。
なるほど、なる。 はい。 はいはい。 あ、はいはい。
それは、なんか、あの、そういう眠る前に、もし眠れなかったらって時には、つ時々使わしてもらってますね。うん。
あ、いいですね。じゃあ、そういうのが、ま、あの、そういう声っていうか、眠れる声があるっていうのはいいですね、見つけられて。
はい。 そうですね。なので、もし、あの、なんか、やっぱ、眠れないなっていう場合って、多分色々とみんなね、自分の、あの、体調とかね、考えて用意しあの、かいろんな案はあるとは思うんですけれども、あの、ススマホもね、あの「時間の無駄だ」っていうような、あの、人もいるとは思うんですが、あの、そういう風な、なんか、こう、YouTuber とかでですね、なんか、あの、リラックスできる人とか、なんか、私みたくね、ほんとは眠れる番組じゃないけど眠気があるす人とかね、そういうのを探しとくと意外と、つうん、なんか、そういう時に使えるかなとは思いますね。うん。
はい。 はいはい。 はい。 あ、でも、確かにそうですよね。なんか、その、スマホをあんまり見ない方がいいとか、あの、ま、見ちゃダメっていう、なんか、専門家とか、ま、中にはいると思うんですけど、ただ、やっぱり、その、動画とか、ま、声とか聞いて、やっぱり、それがリラックス効果ってなって眠りにつけるってなると、逆に、ま、見た方がいいっていうか、聞いた方がいいとかって、やっぱり、ありますよね。
うんうん。 うーん。 うーん。 うんうん。 うーん。 うん、あると思います。うん。
あ、なるほど、じゃあ、そこは何て言うんですかね、また、ちょっと、新たな考え方っていうか、人によっては、やっぱ、スマホは見ない方がいいっていう方もいると思うので、やっぱり、そこは自分に合った人あの、動画とか、ま、眠りにつきやすい動画とかあれば全然見ちゃっても、ま、そこまで気にすることはないって感じですかね。
はい。 うんうん。 うん。 あ、まさにそう思いますね。はい。うんうん。
あ、なるほど。あ、本日は色々とお話できて楽しかったです。ありがとうございました。
あ、聞いていただいて、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。